हाँ जी, बिल्कुल।
उहुँ। बिल्कुल।
तो कोई खास कॉन्सर्ट अनुभव जैसे मेरे मे मेरे से क्या हुआ ना, दरअसल अ, जब हर किसी की ज़िंदगी में 1-2 कॉन्सर्ट ऐसे होते हैं जो हमेशा याद रहते हैं। वो पल जब आपका पसंदीदा गाना लाइव बज जाता है और हजारों लोग साथ गाते हैं, वो एहसास अलग ही होता है। देखो अ, जैसे मैंने एक बार अ अरिजीत सिंह का कॉन्सर्ट अटेन्ड किया था। ठीक है, और वो म मेरे को बहुत ही पसंद है उसके गाने व उसके गाने च दरअसल वो उसके गाने में दर्द रहता है और कुछ मेरा भी ऐसा ही हालत था, ठीक है। उसके गाने से मैं बहुत रिलेट करता हूँ, और जब मैं उधर, उस भीड़ पे उसके गाने एक साथ भीड़ के साथ हम लोग सब गा रहे थे, तो मैं एकदम से खो गया उस गाने पे। ठीक है और मेरे मेरे आँखें भी नम हो गई थी। ए ऐसी ऐसी ऐसी माहौल मैंने महसूस की उस वक़्त कि अक्सर अक्सर हम सोचते हैं ना कि घर पे बैठे गाने, गाने का सुनने का और उधर जाने खर्च करके जाए तो फिर वो तो अ, फिजूल की बात रहती है पर ऐसा नहीं होता और वो एक आपको यादगार बना देती है, आपको एक ऐसा अनुभव देती है कि आप उसे कभी नहीं भूल पाएँगे। तो आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ ऐसी कोई खास कॉन्सर्ट के अनुभव आपने महसूस की है?
जी। हाँ। बिल्कुल। जी। हाँ। जी। अरे वाह! जी। बिल्कुल। <chuckles> जी। हाँ। जी। अरे! हाँ। जी। बिल्कुल। हुँ। जी। बिल्कुल सही बात। हुँ।

अ, दरअसल लाइव कॉन्सर्ट का अनुभव घर पर गाने सुनने से बिल्कुल अलग होता है, ठीक है? और घर पर आप हेडफोन लगाकर गाना सुनते हैं, ये निजी अनुभव है। अ, ये तो बहुत ही बेसिक हो जाएगा। अगर आप अ, घर पे ही हो और आपका मोबाइल से आप गाने सुन रहे हो या यूट्यूब से गाने सुन रहे हो तो अ, वो तो निजी अनुभव हो गया ना। तो, लेकिन अगर लाइव कॉन्सर्ट में वही गाना भीड़ के बीच में अ, सुना, तालियों की गूंज और कलाकार की ऊर्जा, ठीक है? ये सब आपके ऊपर आपके रूह को छू जाते हैं और आप उस एनर्जी में शामिल हो जाते हो और सामूहिक जादू जैसा होता है ये सब। आपको और जोश पैदा करता है और उसमें और आप दूसरे अनुभव की महसूस कर पाते हो। जब हजारों के लोग एक ही बीट पर अ, थिरकते हैं ना तो लगता है कि हम सब एक ही धड़कन पर जुड़े हुए हैं। क्या घर पर सुनने का अ, आनंद कम है? या आपका क्या मानना है?
जी, हुँ। बिल्कुल। जी। हाँ। जी। उ, हुँ। <chuckles> जी। अ, हाँ। बिल्कुल सही बात। हुँ। जी। हाँ। जी। हाँ, हाँ जी।

तो देखिए जैसे लाइव कॉन्सर्ट का मजा दोस्तों या परिवार के साथ और भी बढ़ जाता है, जैसे आपने कहा कि आपके परिवार के साथ जब आप थे, तो उस वक़्त आपको और मजा आया क्योंकि पंजाबी वाले गाने थोड़ा बीट वाले गाने पे आप सब लोग नाच रहे थे, झूल रहे थे, खुश माहौल था। तो मेरा भी यही मानना है, मैं आपकी राय से और आपने जि जिन चीज़ों पे अपनी धारणा व्यक्त की, मैं उस पे पूरी सहमत हूँ, ठीक है? और मेरे साथ भी नाचना, गाना और उस पल को साझा करना ये सब रिश्तों को और मजबूत करता है और मेरा भी यही मानना है। लेकिन कभी-कभी अकेले जाना भी अच्छा होता है क्योंकि तब आप पूरी तरह संगीत पर ध्यान देते हैं अ, जैसे कि अगर आप मान लीजिए आपके परिवार के साथ थे और उस वक़्त आप खुद खुलकर अपने आप को अपने आप के अंदर नहीं जा पाओगे क्योंकि उस वक़्त आपका पूरा ध्यान, अ, अपना म समय अ, अपने परिवार को भी देना पड़ता है, मगर मेरा ये भी मानना है कि, आप पूरी तरीके से आप अकेले भी एक कॉन्सर्ट को अटेंड करोंगे और अपनी पसंदीदा गायक की जब आप गाने जिनसे अ, जिन्हें आप बहुत पसंद करते हो, वो गाने सुनोगे तो आपके आपका अगर आप तनाव में भी हो ना, तो फिर वो आप उससे भी रिलीज़ हो जाओगे, आपको संतुष्टि भी मिलेगा, आपका मन भी शांत हो जाएगा। क्या अकेले कॉन्सर्ट में जाना अजीब लगता है आपको या क्या दोस्त के साथ मजा अ, दोगुना भी जाते हो आप?
हाँ। जी। हाँ। बिल्कुल। जी। हुँ। जी। हाँ, हाँ। जी। अच्छा, अच्छा। बिल्कुल। हुँ। जी। बिल्कुल। हुँ। जी। सही बात। हाँ। जी। हाँ। बिल्कुल सही बात। जी। देखिए हुँ। देखिए बिल्कुल, कई बार तो ऐसा होता है कि अकेले जाने में ज़रूर अच्छा लगता है, मगर मैं मानता हूँ कि थोड़े समय तक आपको ज़रूर अच्छा लगेगा, फिर आपको बोरियत होने लगती है क्योंकि कहीं न कहीं वही गाने गाए जाते हैं जो गाने लोग सुन चुके होते हैं और अगर आप उन्हीं गानों को अपने मित्रगणों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ सुनते हैं दोबारा, तो आपको भी खुशी महसूस होती है कि हाँ, अ, जो भी चीज़ आपने सुनी थी, जो भी चीज़ आप लोगों को लेके आए हैं, बताएँ कि हाँ, कितने अच्छे सिंगर हैं, तो इक चीज़ों से अपने आप को थोड़ा-सा जोड़ पाते हैं और मैं कहता हूँ कि आपको एक बार हर तरीके से सोचना चाहिए, आप अकेले भी जाके देखिए, परिवार वालों के साथ, दोस्तों के साथ। अपने आप को एक बार समझिए कि हाँ, आपको कहाँ खुशी मिल रही है, उस हिसाब से आगे सोचिए। जी।
हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। बिल्कुल। हाँ जी। अच्छा। अच्छा। हुँ, हुँ। हाँ जी। अच्छा। उ हुँ। हुँ, हुँ।

देखिए, घर पर सुनने का आनंद तो बिल्कुल है। मैं उन चीज़ों को कभी ये नहीं कहता हूँ कि नहीं वो चीज़ों में कमी है। बस जो आपने एक बात बताई है कि वहाँ पर एक तालियों का गूँज, लोगों के शोर का गूँज और उसमें जब उस सिंगर की आवाज़ आपके कानों को छूती है, तो आपको लगता है कि हाँ, इतने आवाज़ में भी उसकी आवाज़ आपको साफ-सुथरी सुनाई दे रही है तो कहीं न कहीं जिनके गाने आप सुन रहे हैं, वो वाक़ई में उसके काबिल हैं कि उनके गाने लोगों को सुनने चाहिए।
अच्छा। अच्छा। हाँ, हाँ। हाँ जी। बिल्कुल। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ।
और अगर बात की जाए घर में सुनने की, तो मैं बिल्कुल यही लोगों को सलाह देता हूँ कि, सब लोगों को गाने को एक नॉर्मल सी अ, ध्वनि में करिए। उसका वॉल्यूम थोड़ा-सा बीच में लाइए, आप अपनी आँखें बंद कीजिए और उस गाने को तब सुनिए। तो बिल्कुल आपको भी एक उसी तरीके का अनुभव होगा जो कि कॉन्सर्ट्स में नहीं जा पाते हैं।
हुँ, हुँ। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। अच्छा!
क्योंकि वहाँ पर जो संगीत होता है उसकी धुन और आप में घरवाले घर में सुनने की एक धुन उसमें जमीन और आसमान का फ़र्क होता है। जी।
हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। अच्छा!
हुँ।
जी, मैं आप आपसे पूरा सहमत हूँ पर अ, 1 चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ। मैंने ऐसा कभी नहीं किया, जैसे आपने बोला घर पे भी आप आँख बंद करके और आप ये महसूस करके कि आप बीच में हो और अ, भीड़ के अ, भीड़ के जमात के रूप में हो और उस समय आप किसी का गाना सुन रहे हो और वो फ़ील पे आप करें। तो ये मैंने कभी नहीं किया है। तो आप मुझे क मुझे और कुछ इस चीज़ पे बता सकते हैं क्या आपका क अनुभव कैसा रहा था? क्या भीड़ हमेशा अच्छा अनुभव देती है या अ, घर पे जैसे आपने बोले अ, बोला जो घर पे आप रहते हो और आँख बंद करके आप फ़ील लेते हो कि आप उस भीड़ में हो और आपका पसंदीदा अ, गायक गा रहे हो, आपका पसंदीदा गाना। आप मुझे अपना अनुभव कुछ बता सकते हैं?
जी। अच्छा। हाँ। जी। हाँ। बिल्कुल। हुँ। अच्छा। जी। हाँ। हुँ।